Hı hı. Evet. Evet, çok haklısın kesinlikle. Yani, eee, ııı, bı belki de, işte, eee, ileride pişman, ııı, olmamak için de, eee, şimdiden adımlar atmak istemen çok normal. Eee, işte, az önce konuştuğumuz gibi gerçekten, yani, bi gelecekteki kişiyi, eee, böyle üç aşağı beş yukarı tahayyül edip biraz da onun isteklerine yatırım yapmak, hani, şu, ııı, anlamda çok daha, ııı, şey, eee, mantıklı gibi görünüyor. Eğer tabii mantıklı, b ııı, bir, ııı, tercihte bulunmaktan bahsediyorsak. Yani, burada, işte, önceliklere göre bir yol çizmek, eee, her zaman daha doğru sonuç veriyor diyebilirim.
I hı. Gibi, değil mi? Hı hı. Evet. Hı hı. Ya evet, çok haklısın. Eee, yani, dediğim gibi, hani, ben de aynı şekilde düşünüyorum ama bir taraftan da kendimi kalpsiz bir kadın gibi hissediyorum. Eee, ama öteki taraftan diyorum ki, yani, "Tamam, seviyorsun da zaten sevdiğine hayır demen zaten çok zor." Imm. Yani, bu da beni kalpsiz yapmaz düşündüğüm için sanırım kendimi birazcık daha fazla. Keşke, yani, eee, gelecek planlarımız ortak olsaydı. Bir de, hani, en başında böyle kurallar çok net belirlendiği için ben şimdi ona gidip 2 yıl sonrasında, "Hıı, bebek mi yapsak?" falan ı d saçma olur, yani, hani. Adam der ki "Sen bana böyle bir şey söyledin ama" Eee, acaba değişmiş midir fikirleri de diye düşünüyorum. Ama değişseydi de hissederdim. Ya, işte, böyle çok kafam çok karışık. Ama senin söylediğin şey kendimi birazcık daha iyi hissetmemi sağladı açıkçası. Yani, burada önemsemem
Hı hı, hı. Evet. <giggles> Evet. Güzel, çok, ııı, sevindim gerçekten. Iıı, umarım orta, ııı, yolu bulabilirsiniz birlikte.
Ay, çok teşekkür ediyorum, tüm yardımların için. Dilerim, eee, o dediğin şekilde eğer ki ararsam, eee, o istediğim şeyi de belki bulabilirim. Çok iyi geldi ya sana anlatmak. Çok teşekkür ediyorum tüm tavsiyelerin için. Hoşça kal.
Hı hı. Ben, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.